Das das das kenne ich tatsächlich. Das habe ich schonmal über Kopfhörer k habe ich, äh, äh, Hörspiele gehört, die auf Dolby Atmos, äh, produziert worden sind von de von den „3 Fragezeichen“, ja.
Ja. Ja. Genau, ne? Ja, und das funktioniert auch, äh, ganz gut. Weil man muss halt 'n bisschen bisschen schauen, äh, ob wirklich der Center ob man wirklich was von vorne hörst. Das ist immer so, finde ich, das große Problem. Also, wenn du was von vorne wirklich hörst, dass du wirklich den Eindruck hast, das kommt jetzt das kommt nicht ist nicht in meinem Kopf, sondern das kommt eher von vorne. Das ist schon mal 'n gutes Zeichen.
Mhm. Ja. Ja. Ja. Ja. Von mhm. Von vorne. Ja.
Das das kann man aber das kann derjenige, der das herstellt, eigentlich gar nicht, äh gar nicht, äh
Ja.
einstellen, sondern das müsstest eigentlich du auf deiner Seite müsstest du so müsstest du so eine Möglichkeit haben, ein Kopfbez ein kopfbezogenes File einzuladen, wonach das dann abgespielt wird. Das gibt's eben auch. Das gibt's mittlerweile auch bei Dolby äh, für Dolby Atmos, so 'n kannst du so 'n Ha sogenanntes HRTF anf anfertigen. Und das sind so das sind so Sachen, äh, da damit muss muss ich mich echt beschäftigen, um das zu verstehen.
Okay. Ah. Okay. Ja. Okay. Ja. Okay. Ja. Ja, ja, ja. Das glaube ich.
Ähm, und und nicht unbedingt nur für die Mischung, sondern auch für für Sounddesign und f oder für die Dialogbearbeitung. E es ist einfach wichtig, das System das System zu zu verstehen, auch wenn ich wenn ich gar nicht die Projekte vollständig mache, sondern nur nur teilweise, ne? Also, ich ich habe da 'n bisschen für gebraucht
Ja. Ja. Okay. Ja. Ja, ja, ja. Okay, verstehe.
aber das das sind Dinge, die ich lernen möchte.
Ähm, und m möchtest du dann damit dann Filme, äh, äh, kreieren oder mhm.
J ja, ich bin ich ich bin ja noch im ich i bin eigentlich schon Rentner, aber äh, aber eigentlich, äh eigentlich langweilt mich das auch irgendwie nicht nichts zu tun.
Okay. okay. Ja. Ja, das verstehe ich.
Und ähm, und ich habe, äh ich gibt es gibt Kollegen von mir, die sind auch etwas älteres Semester und es stehen irgendwie 2 Filme an. Es stehen auch noch 'n Film an mit äh, mit mit jüngeren Leuten. Ich mache da einfach ich ich kann eben auch 'n bisschen günstiger sein als andere. Ich habe ich mache meine Arbeit im Homestudio, wo mir wo mir tatsächlich auch was auch neu für mich ist, das muss ich auch erstmal erstmal 'n bisschen üben, hier im Homestudio klarzukommen. Das ist halt kein groß kein sehr großer Raum mehr, so wie das wie ich das vorher hatte, wo ich quasi immer in Kinoatmosphäre gearbeitet habe.
Ja. Ja. Okay. Verstehe, verstehe. Ah, okay. Ja. Ja. Ja. Okay, okay.
Da muss man sich jetzt auch erstmal 'n bisschen dran gewöhnen.